อืม จริง ๆ โอเค หนูตอนนี้แบบมันเสียใจแล้วอะ <sighs> ตอนนี้มัน มันเสียใจเลย ค่ะ
เออ <chuckles> ไม่เป็นไร ก็ยังทัน เออ เราก็ยังทำ เรายัง มันยังไม่สายค่ะ เรายังแบบว่าคุย ไปคุยกันได้ อะไรอย่างงี้เนาะ แล้วก็แบบดูกันไปเรื่อย ๆ อะไรเงี้ยค่ะ มันก็ มันก็จะมีอุปสรรคอีกมากมายค่ะ แต่ว่าถ้าเราแบบไปถึงได้ ณ ตรงนั้น ไรเงี้ย คิดว่าน่าจะเป็นคู่แท้แน่นอน ไรงี้ เพราะว่าแบบสามารถแบบฝ่าฟันได้ทุกเรื่อง อะไรเงี้ย
ค่ะ ฮะ โอ้ ฟังคุณหมวกมาแล้ว คุณหมวกดูเป็นคนที่แบบ handle กับความแบบ situation ที่มันจะเกิดขึ้นใน relationship ได้ดีมากเลยอะ โอ้โฮ คุณหมวกแบบ โพรเฟสชันนัล <chuckles>
อุ๊ย ขอบคุณมากเลยค่ะ <chuckles> โพรเฟสชันนัล <chuckles> อาจจะผ่านมาเยอะ อาจจะ ส อาจจะเจ็บปวดมาเยอะ อะไรแบบนี้
อ๋อ <chuckles> อา แต่ว่าเหมือนความเจ็บปวดมันก็เหมือนเป็นบทเรียนให้เราเนาะ เหมือนดู ๆ คุณหมวกแบบ คุณหมวกสามารถที่จะ handle แบบว่า เหมือนอารมณ์ก็ได้ แบบมีเหตุผลด้วย ซึ่ง อือ มันดีมาก แล้วคุณหมวกก็ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองด้วยอะ ซึ่งบ้านรู้สึกว่า ด อืม บ้าน บ้านอยากจะเป็นอย่างเงี้ย ให้ได้วันหนึ่ง
ใช่ ใช่เลย เดี๋ยวคุณบ้านก็เป็นได้ ค เรารู้สึกว่ามันต้องค่อย ๆ ฝึก อะไรเงี้ยค่ะ เรา เราก็เจอแบบมาหลายรูปแบบ อะไรเงี้ย เออ มันก็เลยแบบว่า เออ เราก็รู้ว่าอันนี้ดี ไม่ดี อันนู่นนี่นั่น ไรเงี้ย เออ แบบว่า แต่สุดท้ายแล้วมันจะดีขึ้นค่ะ เพราะว่า ใช่ เพราะว่าทุกปัญหาถ้าแบบเหมือนพูดออกมา ไรเงี้ย มันก็ต้องแก้อยู่แล้ว อะไรเงี้ยค่ะ ถ้าเราพูดมา แต่ว่าถ้าไม่พูดเลยก็จะไม่มีทางรู้ว่ามันคืออะไร ไรเงี้ย
ค่ะ อืม ค่ะ มันก็ทำให้เราแข็งแรงขึ้น คาว <sighs> อือ ค่ะ โอ้โฮ วันนี้ฟังคุณบ้านมาแล้วแบบ เออ ฟังคุณหมวกมาแล้วแบบ โอ้ ขอบคุณคุณหมวกมากนะคะ วันเนี้ยบ้านอะต้องกลับไปคุยกับเขาใหม่ <chuckles>
อืม ๆ ค่ะ ยินดีมากเลยค่ะ <chuckles> กลับไปคุยใหม่เลย แนะนำค่ะ
<inhales> อืม ขอบคุณคุณหมวกมากนะคะที่มาแชร์กันอะ เรื่องความรักอย่างเงี้ย วิธี handle ด้วยอะ วันนี้แฮปปีมากเลย ขอบคุณมากนะคะคุณหมวก สวัสดีค่ะ <exhales>